あ、そいことはないですけど、やっぱ最初はやっぱり私あの、女で、で、母はあの、やっぱり自分の台所をまあ、たまに占領されたりするわけで「使わしてね」とかって言ってうまくやってるんだけど、最初はちょっと「ん」って迷惑そうな顔してたりして。あの、したんしたんで、ま、その辺は話し合いであの「なんか問題ある？」とか言って、まあね、そういうところから入るわけなんですけど、やっぱり、うん、でもなんだろう、普通にまあ、暮らしては、いいますけどね。最初の頃はいきなりこう、違いがこう、あるので、お互いにこう、あの、1ヶ月ぐらいもう経つんで「そろそろ慣れてきたよね、お互いに」っていう話もしたぐらいで。うん、そうですね。うん。うん。
うんうん。 はい。 なるほど。うん。 うん。 あ。 なるほど。 うん。 はい。 うん。 あ、そうなんね。うんうん。た、良かったです、良かったです。あ、でもやっぱりお父さん、お母さんからすると、ああなたはそういうふうにね、なんか「ん」っていう顔をされたっておっしゃったんですけど、たぶんね、お母様も帰ってきてくれて喜んでると思いますよ。
はい。 はい。 ああ、まあ、そうだと嬉しいですし、きっとそういう思いはあの、持ってもらってて、あの、はい、あの、ありがたいなと思います。親親ってありがたいなと思うんですけど。うんうん、本当に。うん。
うん。 もちろん。 あ、いいですね。うん。まあ、分かりますよ。ただ家で、あの、自分の家じゃないから、あのね、寝間着で歩き回ってたら「だらしがない」とか言われたりする可能性もあるんで、うんうん。はい。
うん。はい。 <chuckles> はい、そうですね。まあ、なんだかんだ気になることはきっとあるんだと思うんで、はい。<chuckles> うん。はい。
はい、分かりますよ。そういう意味でリラックスできないのは分かるんですけど、その、そうだな。こう、せっかくその、久々にお父さんとお母さんとね、おんなじ屋根の下で生活する機会なんで、あのうん、まあ、リラックスしすぎもダメですけど、うん。でも、どうだろう。普通に暮らす分には、うん、ご両親も喜んでるんじゃないかなっていう気はしますけどね。
はい。 うん。 うん。はい。 そうですね。 はい。 うん。